बिल्कुल मैं समझ पाई हूँ आपकी बात और मुझे आप ये भी बताइए जैसे क्या समय, कौशल या फ़िर समर्थन की कमी भी कुछ ऐसा आपको प्रभाव करती है आपके अ, मतलब परफ़ेक्शनिज्म में?
हाँ, हाँ। जी बिल्कुल। अ, देखिए कम समय रहता है तो मतलब जैसे अगर डेडलाइन रहती है कि स अ, उ एक स ब समय बा समय बा समय बांध दिया गया है कि भई अ, 3 घंटे में तुमको ये काम करना है, तो हाँ भाई मेरे मन में अ, ये निरंतर चलता रहता है कि हाँ, 3 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे और इ अगर ये भी बोला जाता है कि अ, तुम्हें निरंत पू पूरे 3 घंटे चुपचाप बैठना है। तो चुपचाप बैठना है या निरंतर बोले रहना है बोलते रहना है अगर कोई अगर कोई अगर कोई वाद-विवाद प्रतिस्पर्धा चल रही है तो उसमें अ, उसमें ये बहुत आवश्यक रहता है ना कि आप बोले और आप अपना अपना अप अपने अपने विचार व्यक्त करें। लेक़िन मेरे वहाँ पे मैं एकदम से स मैं मैं एकदम स स वहाँ पे एकदम मेरी शक्ल पे शन सन्नाटा छा जाता है कि कि कहीं कुछ ग़लत ना हो जाए। मैंने कुछ ग़लत ना बोल दिया हो, और हाँ अगर कोई लोग समर्थक नहीं हैं, तो मुझे अंदर से अपने आप बुरा स बुरा भी लगता है कि हाँ भाई कोई मुझे कैसे देख रहा है। अगर वहाँ पे जज भी बैठे होंगे, अगर वो कुछ लिख रहे होंगे या आपस में बात कर रहे होंगे तो मुझे लगेगा कि अरे वो अपने आप आपस में क्या बात कर रहे हैं? कहीं कुछ ऐसा तो नहीं मेरे बारे में बोले मैंने कुछ ग़लत बोल दिया हो?
ठीक है। बिल्कुल।

जी, देखिए अगर भावनाओं की बात करूँ तो यूँ यूँ कहिए कि अ, कभी-कभी तो ये कभी-कभी तो मेरे मुँह पे साँप सूँघ जाता है, कभी सफेदी छा जाती है, मतलब मान आप ऐसे अगर मैं ऐसे व्यक्त करूँ तो कैसे व्यक्त करूँ कि ये क्षण पे निर्भर करता है कि उस क्षण हुआ क्या था, उस क्षण में क्या फील कर रही थी और मेरे मन में क्या चल रहा था, जैसे ऑफ़िस की ही मीटिंग की बात लें, तो उस समय अ, उस समय मैंने स्लाइड्स भगा दी थीं, जितनी स्लाइड्स आ रही थीं वो स्लाइड्स मैंने भगा दीं और मेरा मन कोस रहा था मेरे अंदर से कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, तो अंदर से मेरे आत्मग्लानि भी फील हो रही थी और ए, दूसरा दूसरी तरफ़ मेरा मन ये भी कर रहा कह रहा था कि नहीं, तुम रुको यहाँ पे और तुम्हें रुक के कंप्लीट करो स्लाइड और उसके बाद जाओ यहाँ से।
अच्छा।
कोई बात नहीं है, 5 मिनट की बात है, ये दो मेरे मैं 2 पहलुओं में अ, जूझ रही थी, 2 पहलुओं से जूझ रही थी कि मैं क्या करूँ?
अच्छा।
तो ये मैंने हाँ, मैं ये कहूँगी कि ये क्षण पे निर्भर करता है।
वाक़ई देखिए ठीक है। अच्छा। अच्छा, मुझे आप ये भी बताइए जैसे आपके लिए अच्छा शुरू करना और परफेक्ट होना, इसमें संतुलन कैसे लाया जा सकता है?
मैं मैं अपना 100 प्रतिशत दूँ, मैंने अच्छे से तैयारी करी हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं तैयार हूँ और अ, वहाँ पे अगर मैंने 100 बार रिहर्सल कर ली है, तो मैं 100 बार मतलब अच्छी खासी बार रिहर्सल कर ली है और मेरा जाना पहचाना वातावरण है या ऐसा कुछ है और मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, तो मेरे लिए ठीक रहता है और अगर उस पे कोई आवश्यक अ अ, उससे कोई आवश्यक जुड़ाव ना हो।
हाँ।